Ouais! Mais quand même, heu, ça m'est heu, ça a failli m'arriver que ça ça me revienne heu, j'ai un retour de bâton. Par exemple, moi j'ai un problè ouais, j'ai un problème. Je suis quelqu'un d'extrêmement, heu, extraverti, heu, tout ça! Et heu, j'ai pas ma langue dans ma poche. Heu, il y a pas de problème. Et des fois, e il m'arrive de d'essayer de faire une blague, ou d'essayer de faire de l'humour. J'adore! Je Et souvent, ça passe très, très bien, hein! A force de <chuckles> de, heu, j'arrive à faire de l'humour avec tout le monde et tout le monde aime beaucoup. Mais parfois mais comme tout tout tout clown, <chuckles> heu, tout humoriste, à un moment il y a une blague qui passe pas, ou il y a un trait d'humour qui passe pas, ou c'est mal compris! Donc, à un moment, je je sélectionne avec vraiment parcimonie; déjà un ce que je dis! Parce que c'est pas parce qu'on fait une blague à quelqu'un qui va pas aller le répéter, et du coup, ça crée un scandale! Heu et surtout je fais très, très, très attention à ce que je dis et sur qui! Alors, certains diraient que: «C'est triste de vivre dans une époque comme ça!» D'autres, diraient: «Bah, oui! Mais c'est normal parce qu'il y a eu trop d'abus». Heu, les 2 se les 2 se valent. J'aimerais qu'il y ait un juste milieu, un petit peu. Heu, qui ferait du bien. Heu, mais je prends aucun risque. Moi si j'avais 1 conseil à donner à n'importe quel responsable, ou même personne, heu, de base dans une entreprise, heu: «Taisez-vous!» Il faut vraiment Moi je leur dirais, heu: «Taisez-vous parce qu'il il ça va vous causer trop de problèmes!» Ouais! C'est trop de problèmes, c'est trop de problèmes. Ouais!
Ah ouais? OK. Mmh mh. Oui. Mmh. Mmh mh. Ouais, ouais. Oui! C'est euh, oui, c'est sûr si on trouve que Mmh mh. Ouais, c'est sûr. Il y a trop de chances que ça crée des problèmes, quoi, ouais, voilà! OK, ouais, je comprends. Et alors, est-ce que, hem, tu vas adapter la façon dont tu clarifies le message en fonction, bah, justement, de la peut-être, la génération de la personne que tu as en face de toi? Puisque tu m'as dit que tu avais pu manager des personnes plus jeunes, des filles, des garçons, des personnes âgées. Et est-ce que du coup, ça à chaque fois tu essayes d'adapter un petit peu par rapport à la personne justement?
Non! Ça par contre, c'est hors de question! Heu, parce que, heu, bah, pourquoi, heu, je devrais, heu Alors, c'est souvent comme ça! Parler d'adulte à adulte, heu, avec, heu, quelqu'un d'âgé et puis avec un jeune, je le prends un peu plus pour un enfant, non, non! Tout le monde est majeur, tout le monde doit l'entendre de la même façon. Et en plus, souvent, les gens aiment bien parce que les les gens plus âgés se sentent pas, heu, baby-sitté, heu, les jeunes les jeunes se sentent pas, heu, pris pour des enfants. Heu, parce qu'en fait il y a toujours ce côté infantile. Moi j'ai horreur, heu, de mettre un côté, ou que les gens ressentent qu'il y a côté infantile parce qu'en fait on est entre professionnels. À un moment, heu, il y a peut-être des sensibilités, mais on n'est pas je suis pas à la merci de toutes les sensibilités de tout le monde et s'il y a un message qui est mal pris, il faut aussi savoir assumer! Des fois, il y a des messages, il y a pas besoin de les clarifier: «Non, non! C'est comme ça! Tu as très bien compris, et ça changera pas!» «Oui! Mais je suis pas d'accord!» Ou: «J'ai pas aimé la façon dont tu l'as dit!» «Je comprends. Mais c'est comme ça!» Ouais, ouais. Et si sinon sinon en fait, heu, mais on peut plus rien mais jamais rien dire à plus jamais personne, parce que sinon, tout monde est vexé de tout et de n'importe quoi. Et en fait, il se passe plus rien quoi!
D'accord. Mmh. Ouais, OK. Mmh mh. Mmh. Ouais. Oui. Oui! La personne peut se vexer, heu, voilà! C'est pas important. Oui, heu, des fois, heu Oui! c'est vrai. D'accord! Oui, non mais c'est c'est logique, hein! Et alors, est-ce que tu vas f clarifier les messages de la même façon dans le milieu privé que dans le milieu, heu, professionnel?